อืม ก็ค่อนข้างที่จะหู แบบว่าหูศิล ปะ ศิลปินแบบตัวยงเหมือนกันเลยนะเนี่บ แบบว่าเหมือนได้รับ ได้รับแบบจากแบบคุณแม่มาอีกทีหนึ่ง เหมือนแบบคุณแม่เป็นคนแบบปลูกฝังอีกทีหนึ่ง อะไรอย่างงี้
ใช่ ๆ <chuckles> ใช่ ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณแม่มาเลยอันนี้ ก็คือว่า ก็ ดีไปอย่างหนึ่ง เพราะว่ามันก็ทำให้แบบว่า เออ งานอดิเรกเรามัน มันไม่น่าเบื่อ เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีแบบ เอ๊ย อ เอาไปให้ โชว์ให้แม่ดูได้ด้วย อา ยังได้กำลังใจจากแม่กลับมาได้อีกด้วย "เออ สวยแล้วนะ" อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็ดีครับอันนี้
อืม อืม อา แม่ก็แบบ ชมเนาะ แบบว่าบางทีสอนทริกเราด้วย ใช่ไหมคะ ว่าแบบ เอ๊ะ วาดแบบต้องวาดยังไง ๆ เริ่มจากจุดไหนก่อน
ใช่ ใช่ ใช่ ต้องวาดยังไง ลงสียังไง ผสมสียังไง ตอนแรก ๆ เลยนะที่มาทำอะแม่เขาก็จะเป็น ย ประมาณเนี้ย "ประสมสีอย่างงี้นะ ลงสีอย่างงี้นะ" อะไรอย่างเงี้ย อืม ก็เลยทำแบบว่าให้เราว่าเริ่มมีสกิล อะไรพวกเนี้ย มากขึ้น ณ ปัจจุบันนี้ อ่า ก็ตอนนี้ก็มีงาน 2 อย่างแหละครับ ที่แบบว่าชอบมากเลยตอนนี้ ก็คือ ใช่ ก็คือ ว่าแต่งเพลง ทำเพลง กับอันนี้ กับระบายสี
อืม อืม ค่ะ งานอดิเร ใช่ไหมคะ? อืม ของทางนี้ ก็คืองานอดิเรก 2 อย่าง ก็คืออย่างแรกก็พูดไปแล้วว่าแบบเป็นเลี้ยงน้องหมาเนาะ ก็คืองานอดิเรกนี้ก็คือแบบเริ่มมา จริง ๆ อะเริ่มมาชอบ เป็นคนชอบสัตว์มาตั้งแต่แบบ ม.ต้น ม.ปลายแล้วอะค่ะ แล้วก็เหมือนไม่มีโอกาสได้เลี้ยงด้วยอะค่ะ เพราะว่าสมัยแบบประถมเนาะ ก็แบบอยู่แบบ ทาวน์เฮาส์อยู่ อะไรอย่างเงี้ย มันไม่มีพื้นที่ให้น้องได้วิ่ง เล่นนะคะ แต่พอมา มอยปลาย อย่างเงี้ย ที ใช่ ๆ ๆ เพราะรุ เพราะว่าที่บ้านเขาก็บอกว่า เออ ถ้า ถ้าอยากจะเลี้ยงจริง ๆ อะทาวน์เฮ้าส์อะมันเลี้ยงแล้วมันแบบไม่ค่อยสะดวกสบายอะค่ะ ก็เลยมองว่า เออ ถ้าแบบมีบ้านเดี่ยว อะไรอย่างเงี้ย เมื่อไรก็ค่อยซื้อน้องมาเลี้ยง แล้วพอ ม.ปลาย อย่างเงี้ย ที่บ้านก็เริ่มขยับขยายแล้ว ก็ไปซื้อบ้านเดี่ยว เขาก็เลยซื้อหมาให้หนึ่งตัว เพราะเหมือนแบบเขาเห็นเราอยากเลี้ยงมา เหมือนแบบเป็นคนชอบสัตว์มาตั้งแต่เด็ก ๆ แล้วอะค่ะ ตอนแบบ
อา ครับ เริ่มจาก อา ครับ อืม อืม ครับผม ครับ เข้าใจ <chuckles> อะฮะ อืม อะฮะ ครับ แล้วเลี้ยงพันธุ์ไรอยู่ครับ อา ตอนนี้?
เดี้ยนตอนนี้เลี้ยง Pom ค่ะ แต่แบบตัวแรกที่เลี้ยงคู่กันมาก็จะเป็นแบบ Spitz กับ Golden เลย แล้วก็สอง สอง ใช่
อ๋อ โอ้โฮ! ลือ เล่นใหญ่ เลย
ใช่ค่ะ แต่สอง 2 พันธุ์นั้น ก็คือแบบแก่ แก่แบบชรา ชราแบบตุยไปหมดแล้ว ก็เลยแบบรู้สึกว่ามาเลี้ยงพันธุ์เล็กดีกว่า เพราะว่าตอนเลี้ยงน้อง Golden อะค่ะมันรู้สึกว่าตอนเขาป่วย อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราเป็นผู้หญิงอะค่ะ แล้วก็มีพี่สาวด้วยอีกคนหนึ่ง ใช่ไหมคะ ก็แบบรู้สึก ใช่ ๆ แบกเขาไม่ไหวค่ะ ตอนเขาแก่ อย่างเงี้ย เขาก็เริ่มจะเดินไม่ค่อยได้ อะไรก็เลยแบบ เออ ตัวต่อมาก็เลยเอาแบบเป็นน้อง Pom กับน้อง Jack น้อง Jack Russell อะค่ะ ก็เลี้ยงคู่กันมา สอง ตัว อย่างเงี้ยค่ะ ใช่
อะฮะ ครับ อ โอ้โฮ เคลื่อนย้ายลำบากด้วย อืม อือ อืม ครับ

อ๋อ อือฮึ ก็ตามแบบ ตามแบบแก่เนาะตามวัย อะไรอย่างงี้ด้วย ใช่ ตามสภาพ
ตามสภาพ ใช่ ตามวัย ตาก็ฝ้าฟางไปหมดแล้ว มองไม่เห็นแล้ว
อืม แล้วของทางนี้ ก็คืองานอดิเรก อย่างหนึ่งก็ ที่ชอบทำก็คือแบบชอบดูซีรีส์ค่ะ ก็แบบเริ่มดูตั้งแต่สมัยไหน ก็คือแบบจำไม่ได้นะคะ ตั้งแต่ที่เขาของเน็ต ฟ อ๋อ ของเกาหลีค่ะ ชอบดูแบบเกา หลี ใช่ แต่ ถ ถ้า แต่ถ้าเริ่มจริง ๆ อะ เริ่มดูแบบ Prison Break นะคะ แบบซีรีส์แบบฝรั่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ เพราะเหมือน
อืม อ๋อ ดูของอะไรเอ่ย? จีน เกาหลี อ๋อ อ๋อ อื้อฮือ ฝรั่ง ครับ เอ๊ะ อัน อันนั้น อันนั้นผมก็ดูอยู่ติด ตาม เออ ก็หนุกดีครับ แหกคุกกัน ดี
อืม ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ตอนนั้นเหมือนแบบ ดูเหมือนแบบ แฟนเก่าเขานั่งดูอยู่อะค่ะ แล้วก็แบบ เอ๊ย ดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันสนุกดี อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่ได้ดูกับเขาตอนนั้นนะคะ พอเลิกกันแล้วก็ ล เหมือนแบบ เอ๊ย อยากลองดูบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบไป ส ไปแบบ ไปหาโหลดดู อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ๆ ๆ ไปตามดูแบบตามเว็บ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่า เออ มันก็สนุกดี เพราะว่ามันเหมือนแบบได้คิดตาม อะไรอย่างงี้ ใช่ ใช่ แล้วแผนเขา อะไรเงี้ย มันก็แบบค่อนข้างแบบแยบยล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ครับ อะฮะ ไปตา ด อา ครับ ใช่ครับ มันน่าติดตามตลอด ใช่ เรื่องนี้มันดีมาก ใช่เลยครับ ก็เนี่ยแหละครับ ก็งานอดิเรก ก็ทำให้เรามีความสุขเนี่ยแหละครับ <chuckles> ใช่ ก็ทำ ทำให้ชีวิตประจำวันเราไม่น่าเบื่อด้วย จากเวลาว่าง ๆ เราก็หาอะไรทำที่ตัวเองมีความสุข ก็ทำไป
ใช่ ใช่ค่ะ เพราะบางทีแบบมันเครียดจากการทำงานด้วย ใช่ ใช่ค่ะ เพราะบางทีเครียดมาไม่รู้จะทำอะไรเงี้ย กลับบ้านใช่ไหมคะ ก็แบบน้องหมาแค่แบบมาเห่า มารอรับเรา อย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าแบบ ใจฟูแล้วดีใจแล้ว อะไรงี้ อย่างน้อยก็แบบมีน้องหมาที่ไม่ด่าเรา อะไรอย่างงี้ เวลาเราเครียด ๆ เนาะ เรา ก็แบบ
อา ใช่ ใช่ ก็เนี่ยแหละครับ บางทีเราอารมณ์ไม่ดีเราระบายสีออกไป มันก็เลยหายเครียดได้ทันทีก็มี บางทีเขียนมาบน ระบายเป็นเพลงออกมาก็ นะ ก็หายเครียดได้เหมือนกัน
จริงค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะ ที่แบบมาร่วมแชร์ประสบการณ์แบบความสุข งานอดิเรกกัน ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เช่นเดียวกันครับผม ครับ ก็ต้องขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันครับ ไว้เจอกันครับผม สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีคะ